Imm. Yani benim hiç aksatmadan, eee, çok uzun yıllardır dinlediğim, eee, mesela Nilay Örnek diye, eee, eskiden kötü sanat, eee, yazarı, eee, gazetecisi, eee, olan bir, eee, muhabir, ya muhabir değil aslında köşe yazarıydı. Eee, onun u uzun yıllardır sürdürdüğü "Nasıl olunur?" diye bir podcast'i var. Onu mesela istisnasız, hemen hemen her bölümünü düzenli olarak dinlerim. Eee, onun dışında da ya ilk, hani, aklıma gelen. Onun dışında bir sürü podcast dinliyorum ama, eee, Nilay Örnek kadar böyle hani, tamamen bağlanmış ve adeta her hafta dizinin bir bölümünü beklermiş gibi i takip ettiğim değil, önüme gelirse, aklıma gelince. "A, bakayım yeni bir bölüm yüklenmiş." falan diyerek dinlediklerim var. Eee
Hı hı. Hıı, güzelmiş. Evet. Hı hı. Bu arada hangi platformdan buluyorsun bu podcast'leri? En çok hangisini kullanıyorsun? Hıı.
Spotify'dan dinliyorum. Hep Spotify'dan dinliyorum. Yani, eee, eee, başka da bir yerden dinlemiyorum herhâlde. Bir bir de böyle, eee, şeyin, emm, eee, telefonun, ııı, kendisine ait bir uygulaması vardı. Iıı, b eskiden oradan dinliyordum ama artık hep uzun yıllardır Spotify kullanıyorum.
Güzel. Evet.